Comprendo. Vaya, la verdad es que creo que sí, sí te voy a hacer caso y voy a preguntar en mis bancos si existen estas opciones y creo que sí podrían ser de bastante ayuda para quizá quitarme de, am, esta facilidad de quizá manejar mi dinero, eh, pues de efectivo y simplemente pues gastarlo así como lo he estado haciendo, y ya poderlo ahorrar cuando me lo depositan de mis nóminas. Pero, ¿sabes?, también, am, he tenido muchos problemas, am, pues justo con este tipo de manejo de las cuentas, en mi caso por las tarjetas de crédito, ya que, pues, como existen estas promociones que vienen de la mano con con los pagos, este, a a varios plazos, con los descuentos extra, con con todo este tipo de situaciones y también me siento bastante ansioso y y pues, no te voy a mentir, sí me ganan muchísimo luego, pues estos ganchos y termino también gastando muchísimo en sin darme cuenta, ¿no? Porque al final de cuentas, como no ves este reflejo tan tan pronto, am, tengo esta facilidad de luego de estar, este, pues soltando pagos a diestra y siniestra, sin sin meditar antes que que lo haga.
Ujú. Claro. Dime. Sí. Ujú. Mm. Sí. Sí. Claro. Uh. Ujú. Mm. Claro, bueno, eso es más que todo como como compra emocional, porque en realidad, si tú te pones a pensar, de pronto no necesitas todo eso. Ahora, te pudieras limitar, por ejemplo, sí, las tarjetas de crédito, las ofertas, la cosa, compre ahora, pague después, pero si tú te pudieras limitar a 1 tarjeta de crédito que sea buena, ¿sí? Que te ofrezca, de pronto, bueno, los intereses varían, pero casi, por lo general, son los mismos las tarjetas de crédito y eso está bien, porque es su negocio. Pero limitarte a 1 que tenga un buen límite de crédito y no tener diferentes tarjetas, empezar como por por cancelar, si tienes más de 2, quedarte con una para que la tengas ahí por por una emergencia y porque si te das el gustico aquí y allá, pero no siempre. Pero no tener la tentación de varias tarjetas, ¿no? Porque eso es eso son compras emocionales, eso no es necesidad. Entonces pudieras empezar por ahí como recortando, ¿no? Vamos a a a recortar, vamos a identificar, eh, ¿no? Que qué es, si esto es emocional o si en realidad esto lo necesito. ¿Necesitas tener tú 3 tarjetas de crédito? De pronto, no no creo, de pronto puedes necesitar 1.
Sí, claro.